สวัสดี ค่ะ ค่ะ ทางนั้นเป็น ยังไง บ้างคะเนี่ย?
สวัสดีค่ะ ค่ะ เอ่อ อะไรนะ อีกทีสิ?
ทาง ทางนั้นเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย?
ถ้าทางนี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมฆสีฟ้า เอ๊ย ท้องฟ้า อ ท้องฟ้าสีอ่อน ๆ มีเมฆปกคลุม แต่ไม่มีแสงแดด อิจฉาไหม? <chuckles>
ค่ะ โอ้ โอ้ อิจฉาแล้วค่ะ เริ่มแล้ว เริ่มแล้ว เริ่ม เริ่มอยากกลับไทยแล้วค่ะ ตอนนี้ ต่างประเทศ เริ่ม เริ่ม เอ่อ อยากอยู่
เออ <laughs> เออ แล้วที่นู่นน่ะตอนนี้เป็นไง? มองไปนอก นอกบ้านเจออะไร? เที่ยงคืน โอ้ มืดตะลึดตึดตื๋อ เออ อืม
ค่ะ ตอนนี้ เที่ยงคืน ค่ะ ท้องฟ้า สีดำ ค่ะ อา ถูก ต้อง ใช่ ใช่ แต่ก็ ก็ ก็วัน ดี มากเหมือนกัน ตอนกลางวันอากาศดีค่ะ จะมีลมหน่อย เออ แล้วก็ ยี่ ประมาณ ยี่สิบเจ็ดองศา มีแดด อะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้
เออ อืม อ อ๋อ ก็